Alam mo ba, tuwing weekend kasi, siyempre, 'di ba, walang pasok yung mga bata. So, ah, para ano lang, para lang din, alam mo, ah, isa akong full-time mom. So meron akong isang teenager tsaka isang toddler. Isang 15 years old 'yon, tsaka 2 years old. Ngayon, kapagka weekend, walang pasok siyempre yung, um, panganay ko. Tapos, ah, siyempre, 'di ba, 'yun 'yung kapag weekend nga, so 'yun 'yung dapat 'yung pahinga versus dun sa, ah, sa bahay, dun sa pag paglilinis. Kasi naging kaugalian kasi ng mga nanay 'yun, eh, parang pag weekend, doon lang sila nakakakilos ng, 'di ba, nag u o ge-general cleaning kasi nga weekend, eh. So may, ah, may katuwang siya sa pag may katuwang ako sa pag-aalaga nung anak ko. Eh, may time na, alam mo 'yung tinatamad ako pag weekend. So ayon, gusto ko kasi kaya humingi din sa'yo ng tips or, ah, advices kung paano ko ma ah, maba-balance 'yung, ah, pahinga na hindi naman nako-compromise, eh, 'yung, ah, mga gawaing-bahay ko 'no, pag lalo pag wee nga, may katuwang akong mag-alaga doon sa toddler ko, eh.
Mm. Mm. Okey. Mm. Mm. Gano'n din, okey. Hmm. So, naintindihan kita, 'no, dahil ang isang ina talaga namang maraming iniisip, ano, 'yong gawaing-bahay, 'yong pagba-budget, 'yong partner, mm, 'tsaka 'yong anak. So, para mas maintindihan ko, 'no, ah, ano 'yong ano, ah, weekend 'yong gusto mong ano paglaanan, 'di ba, so, ibig sabihin may trabaho ka mula lunes hanggang biyernes?
Oo? Totoo. Um, ah, sa pag pagka weekdays, pumapasok kasi 'yong anak ko, tapos pumapasok din 'yong, ah, asawa ko. So, ang naiiwan lang dito is ako 'tsaka 'yong toddler. So 'yong toddler kasi hindi mo naman siya basta-basta puwede iwan, eh, 'yong, ah, 'pag naglilinis ka kasi gano'n din siya, eh, sunod din siya na sunod sa'yo at the same time, isa din siya sa nagkakalat. Gano'n, oo.
Mm. Okay. Okay. Mhm. Ah, okay. So, ibig sabihin mo kinakailangang ano, kumbaga parang mapatulog mo muna siya bago ka makagawa ng gawaing bahay?
Ah, may times, oo, napapatulog ko siya. Pero, mayro'n din kasi akong ginagawang side hustle sa ngayon, kaya kapagka natutulog siya minsan 'yon 'yong, ah, pinaglalaanan ko no'ng side hustle ko na time, gano'n.
Mm. Mhm. Yes, okay. So dahil, ah, imbis na ilaan sa gawaing-bahay, sa side hustle mo siya nalalaan, tama? Ayan at dahil mayro'n kang side hustle ano, ang isang mabibigay ko sa'yong tip ay, kung mayro'ng ano naman, kung nakakaluwag-luwag naman, eh, may mga time, 'no, na puwedeng it's either, ah, ipalinis mo, 'no, kung ano mang klaseng gawaing-bahay 'yong gusto mong ano, ah, ipagawa. Puwede kang magpalinis, puwede kang magpaluto, pwede kang mag ah
Oo. Mm. Tama.
Palaba ano, kasi yun ang mga mabibigat na ano na gawaing bahay. So puwede, puwedeng gano'n ano kung talagang busy at saka prayoridad mo yung, ah, pag-aalaga at saka yung, ah, pagsa-side hustle. Puwede rin namang ano, uhm, ipaalaga mo din muna ano, so kung ano, ah, may mga available ano na kamag-anak o kilala mo na puwedeng, ah, magbantay muna saglit ayan, puwede rin namang gano'n.
Mm. Mm. Well na-gets ko naman yung punto mo 'no, do'n kasi sa pag-aalaga is may mga bata din <snorts> kasi sa, do'n sa nanay ko nando'n kasi nakatira yung mga kapatid ko, oo. So medyo, alam mo yung kaysa sa iasa ko, eh, alam mo yun siyempre mga bata yun di ba, mag-aaway yung mga gano'n. So nagkakasakitan minsan yung mga laro-laro nila, so hindi ko na din inaasa kasi parang nai-stress kasi- nanay ko- may sakit, so nagme-maintenance kasi yun. So kaya parang hindi ko na siya inaabala kapagka gano'n, kasi do'n pa lang sa mga kapatid ko 'tsaka mga pamangkin ko stress na siya, so ayoko talaga din iasa. Do'n naman sa sinabi mo na puwedeng magpalinis, magpaluto, um, hindi namin nakasanayan kasi mag-asawa yun na magpalinis saka magpaluto, kasi gusto namin yung hands on kami sa bahay talaga. Oo, siyempre kahit naman sino di ba na parang, ah, sarili mong bahay, um, ikaw yung dapat na mag-alaga talaga ng bahay, magluto kasi gusto ko din naman parang ako din yung nagse-serve sa family ko, ako yung nag-aalaga, oo.
Mm. Ay, ang dami naman, oo. <chuckles> Mm. Mm. I see. Mm. Mm. Ayan. Okey. Ayun, ah, dahil nabanggit mo 'no, na, ah, sa ngayon ay hindi sa option at kinakaya kinakaya pa naman. So gano'n talaga 'no, dahil, ah, kapagka kinakailangan ng added work ganiyan, eh, ang 1 sa mga solusyon ay yung, human resource, kaya lang, ah, sabi mo hindi mo preferred, ibig sabihin kailangan mong mag-allot ng oras. So hindi sa lahat ng pagkakataon yung sa part time, eh, i-co-consume niya yung buong araw 'no. So, kailangan matuto kang mag, ah, bawas ano. Hindi naman ibig sabihin buong araw, eh, hindi mo gagawin yung side hustle. Kumbaga kailangan mong tanggapin sa sarili mo na mahahati siya, mahati siya sa pag-aalaga ng anak mo, sa gawaing bahay at do'n sa side hustle, ayan. So, ah, when it comes naman do'n sa luto ang 1 pang paraan, eh, puwede namang umorder, ayan yan yung 1 pa, kaya lang mm, kaya lang siyempre maging mai mapagmatyag din sa mga inoorder kasi siyempre pag sariling luto, kontrolado mo ano yung sustansiya, yung kalusugan. So ayan, yan yung mga tips na pupuwede para sa'yo.
Oo. Mm. Oo. Hmm. Oo, oo. Mm. Hmm, okey. Mm, mm, sa bagay. Tama, tam Mm. Alam mo maganda yung sinabi mo 'no, na parang matuto akong i-balance or ah, maglaan talaga ng oras kasi nga, ah, do'n sa, sa side hustle ko flexi-time naman siya so, um, anytime naman puwede ko siyang ano talagang sinisingit ko lang kapagka tulog siya kasi ano, yung alam mo yung tahimik, yung gano'n. Unlike kasi kapagka 'di ba, sa gabi kasi sinisingit ko din naman siya kapag tulog, yun nga lang may time din talaga na siyempre na pagod ka na 'di ba, yung parang nahahatak ka nung ano, lalo ngayon napakalamig kasi ng panahon ngayon. So parang mas gusto mo na lang humilata 'di ba, yung gano'n, so yun, yun siya kaya din talaga ano. Do'n naman sa ano, um, sa pagluluto, well, ah, mayro'n naman akong teknik na ginagawa kaya hindi rin siya masyadong nakakapag, ah, nakaka-consume sa'kin ng oras kasi nagme-meal prep ako minsan. So oo, so alam mo yung good for 1 week or um, 3 days, niluluto ko na siya, 1 o dalawang potahe hanggang tatlong potahe tapos palit-palitan na lang na iniinit sa microwave para, ah, less hassle yung sa oras tapos sa pagluluto din, di ba? Para talagang ano, kahit papaano nakakapag nagkakaroon din naman ako ng pahinga, yun nga lang talaga may time na nasosobrahan minsan sa pag-aalaga. Minsan hindi mo na napapansin na nasosobrahan ka din minsan sa pagsa-side hustle, kasi siyempre gusto mong kumitan ng pera, 'di ba? Oo, tapos may time din naman na parang ano, alam mo yung may time ako na parang ganado, ganado ako maglinis, alam <chuckles> mo yung gano'n? Minsan ay pinapagalitan ako ng asawa ko na, "Magpahinga ka naman, ano ba ginagawa mo?" Tulad nga nung ano bagong taon na bagong taon, kinabukasan naglalaba na ako ng mga kung ano-ano nakikita ko diyan, galit na galit siya, sabi niya, "Bagong taon, naglalaba ka?" sabi niya, oh, di ba? Oo, so may mga time na talaga na gano'n.
Mm. <chuckles> Mm. M. Ah. Mm. Okey. Hmm. Okey. Hmm. Mm. Mm. <chuckles> Oo. Mm. <laughs> Ayun. Ah, 'yon ano, kumbaga, ah, 'yon naman pala, 'no, mayro'n namang ano at ah, allotted time so, ah, kaya ka nahihirapan kasi, ah, dynamic din 'yong sa side hustle mo. So, bagama't ano, mayro'n siyang advantage, eh, kailangang-kailangan mong matutunan 'yong sinasabing time blocks ano, so 'yong time blocks kasi nare-rearrange siya since gano'n din 'yong ano mo depende sa pangangailangan. So, um, 'yon namang ano, 'no, 'yong paglalaba ba, sabi mo kasi biglang random, ganiyan o ano, um, ilan ba kayong tao sa household?
Oo. Oo, totoo. Ah. Oo. Oo, oo. Ah, 4 lang kami. Ah, ako, asawa ko, tas 'yong panganay ko, tas bunso.
Hmm. Tapos 'yong panganay, anong edad na?
15.
Hmm, okay. Ayun naman pala, eh. Ah, eh, 'di gibs ano turuan mo ng household chores. Ah, nakakatulong ba siya?
Actually Oo, oo. Minsan siya na nga gumagawa, pero may time kasi na hindi mo naman puwede laging i-asa kasi siyempre, 'yong 15 na 'yan bata pa din naman 'yan, eh, 'di ba. May mga, ah, extracurricular activities, may mga bisyo din, 'yong siyempre no nag nando'n nanonood, naglalaro. So parang, hindi ko din tinatanggal sa kaniya 'yong gano'ng, ah, habit na kahit papaano ine-enjoy niya 'yong sarili niya kasi nga bata pa, eh. So parang, kapagka nakakatulong nakakatulong naman siya, minsan siya naghuhugas, tapos sa paglalaba naman, um, kasi automatic washing naman, so parang binabantayan lang niya, oo. Ako, ah, alam mo 'yong mga pinaglalalaba ako do'n is 'yong mga talagang hindi puwede i-washing 'yong mga kus kinukusot talaga dapat. So, depende din kasi, tinatamad silang galawin, so alam mo 'yong naiinis kasi akong makita na mayro'ng mga nakababad, 'yong mayro'ng mga nakatengga kaya't tuwing oo, kaya hindi napipigilan, oo.
Mm. Mm. Mm. Yes, okay. M Ah, okay. I see. O, ayun naman pala, eh, mm. Hindi mo naman para ano, para gawing child labor 'yong ano, ibig sabihin, ah, mayro'n talagang mama mamade-delegate, 'yon ang isa pa, 'no. So ayun, mabuti naman at mayro'n ka naman palang naasahan ano. So, do'n sa mga ano, gawaing-bahay, alin ba 'yong pinaka-time consuming at mabigat?
Oo. <chuckles> Oo. Ah, 'yong pagwawalis, paglalampaso tapos paglilinis ng laruan, ayan. Tapos pagba-vacuum, iyan ang ano ko talaga kasi 'di ba, 'yong bata alam mo 'yong habang naglililis ka siya rin kinakalat niya ulit 'yong nililinis mo, ganon siya. So, nakiki ano din siya sa'yo, nakikitulong na nakikikalat. Ganon 'yong ginagawa niya, 'yun talaga time consuming kasi uulitin mo na naman, eh, tapos sita ka ng sita, 'di ba, siyempre kasi toddler napakalikot, tapos napakakulit, di mo siya basta-basta 'yung mapapatigil sa isang tabi, gano'n siya.
Mhm. Hmm. Okey. Hmm ayun. So, 'yung sinasabi mo, eh, talagang, ah, isa 'yun sa mabigat na suliranin para sa'yo. So, anong oras m o siya usually nagagawa?
Oo. Ah, morning after ng breakfast, siguro mga 9 10 ganiyan mga 11 ganiyan ko siya ginagawa.
Mm. Ah, okey. So, ibig sabihin morning routine mo na siya.
Oo, oo, kasi 'di ba, siyempre kapagka may bata kasi sa bahay, gusto natin 'yung parang, ah, maaliwalas 'yung paligid, malinis, siyempre kasi ano 'yon 'di ba, minsan gumugulong pa 'yang mga bata na iyan sa tiles, 'yung mga gano'n, sa sahig. So ayoko din naman na, ah, na-co-compromise din 'yung health ng bata kasi nga, ah, gusto ko malinis. At saka ano, ah, ah, additional ko lang meron din akong ano fur babies, so talagang hindi oo.
Mm. Ay, ang dami naman pala, meron pa palang karagdagan. Oh, ilan naman 'yung ano fur babies na yan?
Oo, 2 sila. So talagang hindi ka puwede yung tatamad-tamad ka sa gawaing bahay kasi ayaw mo din naman 'yung mabalahibo kasi nga may bata, 'di ba?
Anong, ah, mabalahibo so anong ano 'to pusa ba 'to, aso? Dalawang aso, hmm, tapos ikaw din ang nag-aalaga no'n?
Shih Tzu kasi siya, aso Shih Tzu, oo. So di ba, ayun. Oo, parang mga anak ko na kasi 'yang mga 'yan.
Ang dami naman, so hindi lang pala 'yun ang household ano? So eto 'no, ang isa pa na ma ma mabibigay ko sa'yo since meron ka namang ano meron kang pinagkakakitaan, eh, di bumili ka nung ano, 'no nung vacuum na robot. May kamahalan 'yun pero maaaring 'yun 'yung maging solusyon sa ano mo kasi automatic na, siya na 'yung magpi-pick up ng mga kalat, ng pati ng mga balahibo na ganiyan, so iiwan mo lang siya tapos automatic naman na yun, di ba? So at least, um, mababawasan na 'yung isipin mo, kumbaga dire-diretso na lang yun, oo. Di ba, so kahit may kumil matapon diyan o ano kasi nga siyempre isipin mo 'yung combination ano ng toddler at saka ng fur babies, eh, di chaotic talaga.
<laughs> Oo. Ah, oo. Sabagay. Oo nga, 'no? Mm. Ah, oo. Oo, kaya talaga hirap din akong balansehin, eh, parang kasi 'yung 'yung ipapahinga mo na lang, parang alam mo 'yung hindi ka na mapakali, nag-o-overthink ka, "Ano pa bang gagawin ko, ano pa bang linis 'yung puwedeng?" alam mo 'yun, kasi, um, siyempre kapagka may fur babies kasi 'di ba isa pa 'yun sa, ah, ano ng mga, ah, fur ah, fur parents na maayos, mabango kasi di ba? Ah, what if may mga bigla ding bisita, mga biglang dumarating sa bahay, 'yung mga unannounced, uninvited. 'Yung mga gano'n, tapos sasabihin, "Ay ang panghi naman ng bahay" 'yung mga gano'n. Medyo conscious ako sa gano'n, kasi ayoko 'yung ikukumpara ka sa ibang fur parents na mga pabaya, gano'n.
Mhm. Mm. May mga gano'n pa? Anyway sige so, uhm, ayan ayan na 'yung mga nalatag na ano 'no, na alternatibo ano kasi naintindihan ko na gusto mo talagang hands on ano, pero mag-isa ka lang kasi at 'yung kamay mo 2 lang. Tapos, ah, napapagod ka sa iba't-ibang ano, klase ng trabaho, eh, mainam ano na mapangalagaan mo rin yung kalusugan mo isa pa 'yun, 'yung time lang sa gawaing bahay di ba, so marami pang kailangan.
Oo. Oo. Sabagay. Oo. Oo, oo, tama. Ayun, oo nga 'no. Alam mo ang ganda nung mga ideyang binigay mo sa'kin at saka suggestions 'no, maraming salamat, ha.
Sige, paalam.
Paalam.